Olha me diz, você acha que as telas, elas aproximam ou elas afastam as pessoas?
Olha, é curioso, né. Que ao mesmo tempo que aparentemente aproxima, né. Porque pode unir aí 2 pessoas em 2 continentes diferentes. Ah muita sim flo né, só você esticar o braço, digitar ali um número, né, que é o código do telefone, entrar no aplicativo e você já vai liga pra pessoa que você quer falar. Muito fácil, né, tendo internet em casa qualquer um pode fazer isso a qualquer hora do dia. Ah, embora isso aconteça, né, eu na minha opinião acho que as telas vieram para separar e afastar as pessoas muito, muito, muito, muito, muito.
Aham. Com muita facilidade, né? Aham. Sim. Aham. Uhum. Sim. É verdade. Hmm olha só, mas eh que tipo de tela, assim, você acha que é mais prejudicial, assim, e po e assim e o porquê que você acha que elas afastam?
Mui Olha, eu vou eu vou falar, né, primeiramente pelo telefone, hoje em dia que é um smartphone. Então as pessoas se elas nem todo mundo tem ali o controle, né, de, eh, se desligar do telefone, porque o telefone às vezes tem tudo. Tem o trabalho da pessoa, ah, tem email, tem médico, tem banco, tem tudo que o tempo todo. E assim quando por exemplo, né, quando quando eu vou num jantar com uma pessoa e a pessoa fica com o telefone do lado e ela não larga o telefone em vez de me dar ali uma atenção, né. Ou mai hã, não, não pra mim mas na verdade acho que é atenção para o momento, né. Você está num restaurante você pode olhar as paredes do restaurante você pode olhar os pratos, você já uma infinidade de coisas que você não vai nem nem notar o detalhe porque você está ligado ali em alguma notificação que está esperando, né.
Aham. Sim. Tá o tempo todo ali, né? Aham. Aham. Hã. Com certeza, com certeza. Não é terrível, né, a pessoa você está com alguém e a pessoa está lá no telefone sabe numa hora que é pra hã né, ah, a hora da comida, né, sentar numa mesa junto com alguém é conversar, né, a a comida envolve isso, né. Ah o encontro ali de pessoas pra conversar, né. E a co e e comer, enfim. Eh, e realmente é terrível, né. Quando você olha nas mesas do lado sempre tem gente no telefone, né. O mal da do a do momento, né. <laughs>
Hum, terrível. Uhum. Uhum. É, por aí. Uhum. Ah. Isso é muito triste, eu acho que tem que ter a conscientização, né, de cada pessoa, porque se ela está num restaurante ou ou em algum outro momento acompanhada ainda por cima, ela tem que se dedicar aquele momento, né. Tudo tudo na vida tem horário, então o horário de trabalhar deve ficar no horário de trabalhar. Eh, eu estou falando de evento já aconteceu comigo, de sei lá, eu ir num u um jantar em família, vamos supor, então minhas primas, eu estava no Brasil e elas ficavam no telefone, eu não estava sentindo que eu estava sendo especial ali naquele momento e tipo eu nunca eu nem moro lá. É, eu nem moro lá, estou de visita. Aí eu vou, aí quando eu vou a pessoa fica com o telefone. Acho bem
Sim. Sim, com certeza. Aham. Aham. Ah, poxa. Sim, com certeza. É, porque aí a pessoa não se não não ah Aham. Nossa terrível isso, não é falta de educação também, né. Chega a ser falta de educação porque a pessoa está ali, né, eh está disponível pra você, né, e enfim. E e quando você vê por exemplo, hoje em dia é muito difícil, né. Eh né eh, algo que acontece o tempo todo, né. As crianças têm acesso a telas muito facilmente, né. Na minha época a única tela que tinha era a TV e a TV tinha uma programação ali que você não podia controlar, era o que é que passava aquela hora e pronto. E depois a tecnologia avançou muito rápido, né. E as crianças hoje em dia nascem e o celular está ali do lado, né. Celular, videogame, a TV mesmo com os streamings, então aí você tem uma programação toda disponível o tempo todo. E você acha que a relação entre pais e filhos também deu uma prejudicada com isso?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Olha, demais. E eu não tenho filhas, mas eu tenho u uma amiga, né, que é ela, inclusive, também é minha vizinha, então eu acompanho esse passo a passo, eh, semanalmente, vamos dizer, toda semana e eu eu posso ter o co né, vejo ele, a gente toma sai pra tomar um café ou vem aqui em casa. Inclusive, hoje eles vieram porque ele é muito agarrado comigo. O bebê, ele vai fazer 2 anos e e eu pude acompanhar muito isso, de perto. É é que ela estaciona o carro, inclusive, né, perto aqui e ele fica me gritando meu nome e ela quer <laughs> É, então, aí ele vem me ver, enfim, eu adoro esses momentos. Mas aí que eu pude ver. Eh, evita bastante. Ela tem essa conscientização, né, de evitar dar telas pra ele. Mas quando ela vem aqui em casa Hum.
Hum. Sim. Sim. Aham. Ah, que legal. Ah, que gracinha. Aham. Aham. Aham, que bom. Ah, que bom. Muito cedo ainda, né. Ele tem dois anos, isso?
M muito cedo. E olha só uma coisa que eu percebi hoje. Muito cedo, ela vem aqui em casa e a gente toma o nosso café, eu preparo o café da tarde, né, sirvo hoje ele pediu o pãozinho, fiz o pãozinho dele. E aí, chega o momento que ele fica um pouco, né, assim, mais estressado e pede pra ver a tela. Aí a gente la aí ela coloca na televisão pra ele, pergunta o que que ele quer assistir, ele fala, ela coloca, ele fica lá ligadão na televisão, assistindo, perfeito, né. Acho que foi o primeiro momento dele do dia de tela, porque antes ele estava na creche, na creche não tem.
Muito. Ah, olha só. Hum. Aham. Ai. Aham, aham.
E aí, depois, ele tá ali na sala vendo o desenhozinho dele, né, aí meio que acaba o desenho, já tá quase na hora de ir embora, ele pega o meu telefone na mão.
Ai, olha. Hã.
E v e vê a minha foto, né, e fica apontando e falando o meu nome: "Na na na". Eu: "É, é, é". Aí, no telefone, aparece, ali, pra você colocar o código, né, pra desbloquear. Eu fiquei prestando atenção. Você acredita que ele apertou direitinho o meiozinho dos números? Eu achei que ele não ia apertar, que ele ia fazer outra coisa. Direitinho.
Uhum. Sim. Olha. Aham. Mas já sabe desbloquear, já. <laughs> Já sabe o número ele desbloquearia facilmente, né. Olha só! É.
Se ele soubesse o número ele ele aper Facilmente, o Acho que já vem ali, né, ligado na pessoa. Is isso é incrível.
É, então. É, eu tenho uma filha, e aí é é um desafio realmente, assim, ter o controle. Mas quando ela era menorzinha, assim, também, não, não tinha tela. Eh, hoje em dia também tem, mas é limitado, assim, sabe, tem a tela, mas é bem limitado. Mas eu vejo muitas crianças que não não têm limites, assim.
Uhum. Não, é. A gente sai, assim, a gente vê que o pai ou a mãe, né, e o o responsável, enfim, ele quer realmente que a criança fique quieta. Então, a gente
Sim. Fique quieta. Na mesa do restaurante é um clássico, né? <laughs>
É. <chuckles> e com certeza. Mas a gente vê muito, né, a a mãe, o pai com a tela também e a criança também. Assim: "Eu preciso de um tempo aqui pra, talvez, resolver algum algum problema de trabalho, alguma situação no telefone"? Pode ser. Mas pode ser que não, né, você teria que estar ali dando atenção pra pra aquela criança. Uhum.
<laughs> Também. Exato, exato. E e mesmo que os pais até usem claro que eu eu também eu acho que tem que ter limite, eu acho que os adultos também faltam esse limite faltam esse limite, né, para os adultos. Eh, mesmo assim, p por exemplo, tem muita gente que precisa trabalhar com o celular, né, e se a criança eu acredito que a criança não possa fazer essa comparação, assim: "Ah, não, mas você é adulto, você usa, eu também quero usar", né. Mas, por exemplo, o adulto também dirige um carro, e nem por isso a criança vai dirigir, né? <laughs> Então, assim É.
Uhum. Uhum. Exatamente, né. A aí vem do vem do bo né, da situação do adulto saber exatamente o que que pode e o que não.
Claro. Sabe Exato. Tem que tem que impor o limite ali, eh, mas eu também acho que os pais estão muito conectados o tempo todo, né. E aí falta esse contato familiar, que acredito mesmo que vai afastando, né, as pessoas. É.
É. Uhum. O de dei um outro exemplo. A minha mãe mora na Espanha. Aí quando ela vem aqui pra casa, ela tá tão acostumada a ficar com o telefone dela, acho que direto na mão, né, ah, os meus irmãos ligam pra ela sempre, ela tá sempre vendo alguma coisa ali. E quando ela vem pra cá eu até falei pra ela: "Olha, mãe, quando você vem pra cá é pra você ficar comigo, né, não é pra você ficar ligada 100% no telefone, porque senão você fica na sua casa". Aí ela até ela: "Ah, não sei o que". É, tem que ser assim, porque se não for assim, ah, nem precisa. Exato. E então, é é uma coisa a pessoa a pessoa a
Uhum. Claro. Aham. É, você tem que aproveitar, né, o tempo. Aham. <laughs> E ela aceita ela aceita bem?
Aceita, aceita. É, fala um pouquinho, assim, porque a minha mãe me trata muito como se eu fosse mãe dela. Então ela gosta de levar umas broncas, de vez em quando. Assim É, aí ela pega
Ah, entendi. <laughs> E você falou da da sua mãe. Eeh eh, a su a sua mãe é um pouco mais velha e a e é assim, né, eh, não sei que idade ela tem, mas, eh, você sa você vê que muitos idosos, assim, estão usando a tecnologia, também? Pode também ter um fator positivo aí pra di pra distrair ou pra ter contato com outras pessoas. Tem um lado positivo também ou você acha que é só um lado negativo? Porque tem muitos idosos que usam e muitos que não usam, né, têm dificuldade com a tecnologia, né? Eh
Uhum. É. Sim. É, lá em casa tem os dois. Por exemplo, a minha avó ela não sabe nem ligar o tele não, quer dizer, ela já aprendeu a ligar, de vez em quando ela me liga, lá do Brasil. Ela pega o telefone da da minha tia, porque ela não tem, e já sabe entrar e ligar. Então, se e se ela tivesse um um celular eu acho que ela até ia ia conseguir. Ela tem 92 anos. Agora, a minha mãe realmente aproxima, porque a minha mãe mora na Espanha, ela tem amigos no Brasil, amigos em Portugal, então, isso realmente aproxima bastante.
Exato. Sim. Aham. Uau. <laughs> Ah, que legal. E ela e ela mexe bem no telefone? Assim, pra ela não tem dificuldade?
Mais ou menos, se precisar fazer alguma compra, assim. Quando ela vem pra cá, ela vem de ônibus, aí a compra do da do bilhete do do ônibus, ela não sabe comprar.
Ah, entendi. Tu precisa de um auxílio, assim. Você ajuda ela. <laughs>
Então, é preciso. As é, aí eu tenho que comprar. Ela fica falando todo dia: "Rê, compra a minha passagem, compra a minha passagem", aí eu compro. <chuckles>
<laughs> Mas pra comunicação, ela ela lida bem, ela consegue, eh, usar bem. E é importante, né, já que está distante, você tem parentes no Brasil, né, eh eh eh, olha, nem vou entregar a minha idade, né, mas eu a eu sou ainda da época e eu nem sou eu não tenho tantos anos assim, mas na minha época, quando eu era criança, eu me lembro que as pessoas se comunicavam por carta. Quem morava longe, ficava esperando receber carta, né, de outras pessoas, enfim. Quem tinha familiares longes. A tecnologia avançou muito rápido, né. Hoje em dia eu moro em outro país também, e aí eu fico pensando, né, como que bom que é possível também ter essa facilidade de comunicação. Então a internet tem esses 2 lados, né. <chuckles> Que elas também a também aproximam, né. <chuckles>
Ah, sim. É. Uhum. Uhum. Hum. <laughs> Aham. Hum. Muito. Uhum. É, eu acho eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. Realmente, né, se for olhar pelo lado por esse lado, realmente, eh, eu acho que eu não não conseguiria mais viver sem, eh, o telefone, o celular, essa proximidade que é a internet, né. Mas mas então, o que que acontece, eu acho que tem que o bom senso da própria pessoa que tem um um telefone desses, né, um Smartphone, de saber que, naquele momento, se ela, eh, decidiu ir pra um jantar com uma pessoa, é pra conversar e saber da vida daquela pessoa, né. Se se se a pessoa até familiares, se eles estão em casa ah, tudo bem que entra na rotina, ah, eu não já conheço essa pessoa, não tenho nada pra falar, mas não, se é aquele momento, tem que o momento de todo mundo jantar junto, o momento de todo mundo tomar café da manhã junto, é um momento d da união. Tem que largar, não não não é momento di disso, da tecnologia, né. A gente também tem um momento a a sós, conosco.
Aham, sim. Aham. É verdade. Tem que largar o celular, sim. Aham. É verdade. E e É verdade, é verdade. E me diz uma coisa e, por exemplo, eh, redes sociais, assim. Hoje em dia a gente acompanha muito a vida dos outros, né, nas redes sociais, tá eh, às vezes o amigo, que você não fala há muito tempo, mas você acompanha nas redes sociais, aí você acha que está próximo da pessoa. Você acha que e esse e aí, o que acontece, as pessoas acabam não ligando mais umas para as outras, né, ligam muito pouco. Manda uma mensagem: "Oi, tudo bem?" Às vezes algum alguns grupos, né, de mensagem, de WhatsApp, por exemplo, ou até as redes sociais, né. Você fica acompanhando a vida da pessoa, mas nunca mais pegou o telefone pra ligar, pra conversar, assim. Com você também acontece isso? Ou você tenta ainda manter essas relações, assim, mais próximas?
É. <chuckles> Uhum. Uhum. Uhum. Olha, eu eu t eu faço um esforço. Eu tento, porque, eh, eu até tinha o tenho tinha tinha uma amiga, tinha porque, eh já te explico. Eu tinha uma amiga que eu estava com eu tenho uma amiga, que eu estava com contato com ela, assim, pela internet, a gente se fala pela internet. Ela mora no Brasil, eu moro em Portugal, e ela teve filho recentemente. Tem 5 meses que ela teve um bebê. Então eu falei com ela acho que uns 3- 3, 4 meses atrás. Aí eu falei sobre o bebê, ela mandou foto, foi bem legal. Aí depois passou um período, né, eu fui agindo aqui a minha vida, ela foi agindo a vida dela, ela não mandou mensagem, eu também não. Aí quando foi ontem, eu pensei: "Nossa, tem um tempo que eu não falo com ela, deixa eu mandar aqui uma mensagem." Aí mandei a mensagem, falei com ela. Aí ela respondeu, super de boa. Aí mandou foto do bebê, mandou foto dela. Como é que ela está agora nas na pós dela, ela falou: "Emagreci muito, estou toda sugada. Ele só só mama, <chuckles> que que eu faço?" Enfim, imagino que é um período, né, que a mãe está ali com o bebê, e é 100% dedicada ao bebê. Eh, e aí falei com ela: "Olha, eh, eu queria mandar um presentinho pra ele, me manda o seu endereço", ela mandou, falou: "Ó, não precisa, mas se você quiser, está aí." Então eu acho que é importante a gente manter esse vínculo. Embora a distan a distância, né, mas é importante, a pessoa já esteve presente na sua vida fisicamente, e
É. Se tem Aham. Hum, tá. Aham. Aham. Aham. <laughs> Sei. É desafiador. Aham. Esse vínculo, né. Aham. Claro. Não, é importantíssimo. E aí você está falando de uma de uma situação em que, eh, a mãe fica muito fragilizada, assim, porque ela fica ali, totalmente em contato só com a criança durante um período, né. Então fica muito pare é é uma época muito solitária, assim, é só a a mãe e a criança mesmo, enfim. Eh, e aí é bom, né, esses esse contato. <laughs>
Uhum. Sim, totalmente, né. E até <laughs> É, aí eu tento fazer, assim, a minha parte, né, que eu posso fazer pra pra isso. E também, graças à tecnologia, né. A as telas, aí. <chuckles> O uso disso. Uhum.
Que legal. Aham, aham. É, tem os 2 lados, né. <chuckles> Tem o lado bom, que aproxima, né, que facilita a vida de que principalmente quem mora longe, né. Mas tem o lado ruim, que se você não tiver, eh, essa noção, enfim, o controle, ali, né, do que você
É. Sim. É. Uhum. Assim, de de modo geral, o que eu acho sinceramente, é que deveria ser limitado, mas deveria ser limitado pela própria pessoa que faz o uso, né. Porque é a pessoa que tem o controle do que está usando. E também o cuidado, se p se eu se eu estou acompanhada, eu vou pra aquela pessoa, né, ela está precisando dar atenção também. É por aí.
Sim, sim. É verdade. Verdade. Não, você tem toda a razão. Nossa, eu adorei saber sua opinião sobre isso, assim, o que você acha. Muito legal, muito obrigada, viu. <chuckles>
Uhum. Ah, eu também adorei compartilhar com você, e muito obrigada por ouvir, e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.